يعني بُصي، هو في موضوع كده دايمًا <tsk> بيض بيضايقني وما بقاش عارفة أسيطر على نفسي فيه. يعني دايمًا بابقى خايفة مِن الرفض لمّا باجي أقول رأي غير اللي موجود يعني أو غير اللي الناس بتتكلم فيه. يعني لو إحنا قاعدين في قعدة كده، وكُل الآراء نفس ال إن يعني متج مُجتمعين على رأي وأنا رأيي مُختلف، فدايمًا بابقى عندي قلق كده أو خوف إن أنا أقول رأيي. ف امم ام آآ شايفة المفروض أعمل إيه؟
امم، أنا فاهمة كويس أوي إن الموضوع ممكن يكون جدًا مُرهق ليكِ، خصوصًا إن فكرة إن أنتِ عامةً تحاولي إنكِ تعبّري عن رأيكِ عامةً وسط ناس ممكن ما يتقبلوش أوي أي رأي مُختلف عنهم، ففعلًا هيبقى موضوع بيضغط عليكِ أو ممكن تتحطي في مَوقِف مش مُناسب. بس خليني أفهم منكِ أكتر، أنتِ امتى بتحسي بالخوف أكتر حاجة لمّا تيجي تتكلمي مع الناس؟ هل يعني في الشُغل والّا مع صحابك والّا حتى مع الناس في العيلة عندكِ؟
يعني هو أكتر يعني في الشُغل لأ، بالنسبة لي عادي يعني ممكن أقول عادي رأي مُختلف آمم ف يعني أكتر ح أو أ أكتر تجمُع بابقى قلقانة إن أنا أقول فيه رأيي التجمُع العائلي، يعني باحس إنه أكتر بيبقى آمم في مجال للزعل وفي مجال إن أنا، لأ أنتِ وجهة نظركِ غلط، لأ أنتِ بتتكلمي أو بتفكري بشكل مُختلف، فبالنسبة لهُم، لأ أنتِ كده آه يعني <chuckles> أنتِ تبقى كده آآ في حتّة تانية خالص، <laughs> أنتِ مش مش معانا، فدايمًا باحس في وسط العيلة أ أو في وسط لمّة مُعينة باحس إن أمّا أجي أقول رأيي دايمًا حتى لو هو الصح ب ب <tsk> باترفض بشكل أو بآخر، فب باجيب من الآخر كده باحس إن أنا لأ مش <tsk> بلاش أقول، بلاش أعبّر عن رأيي علشان ما يتفهِمش بشكل مُعين أو يتفهِم ب بم بشكل خاطئ، ف فب باقلق بصراحة أقوله أو إن أنا أعبّر أصلًا عن رأيي، فباسكت بقى وخلاص.
امم. أيوه. ياه! امم. مفهوم. امم. أكيد. بالضبط، واضح فعلًا إن الموضوع مأثّر عليكِ بشكل كبير جدًا، خصوصًا فكرة إن أنتِ تحسي إن أنتِ مُقيّدة، مش قادرة تحسي بحُرية إن أنتِ تكلمي أو إن أنتِ تقولي أنتِ حاسة بإيه أو إن أنتِ تعبّري عن رأيِّك لمُجرد إن الناس اللي حواليكِ ممكن ما يتفَهّموش أوي إحساسِك ده أو رأيِّك ده. فعلًا شعور مُرهق جدًا خصوصًا لو أنتِ اتعرضتِ له حتى مِن ناس قُريبين ليكِ. بس خلّيني أفهّم منِك أكتر، هو أنتِ حسيتِ بده عشان حصل لِك مَوقِف قبل كده خلاكِ تحسي إنِك خايفة أكتر إنِك تتكلمي؟
أيوه، أيوه، فعلًا حصل لي مَواقِف كتيرة، يعني بالذات يعني حتّة إنِك بت آآ، إنِك قُلتِ فعلًا إن أنا باحس إني مُقيّدة. باحس أكتر في ال ال الحتّة دي في إن مثلًا يكون حد بيتكلم ف في حاجة تخُص الدين أو بت حاجة تخُص عادات مُعينة أو تقاليد مُعينة، وأنتِ عارفة الصح وتيجي تقوليه. فباحس إن إن أنتِ ال أو باحس إن أنا الغريبة وسطهُم. أنتِ يعني كُل الناس دي شايفة هُم بيقولوا لي يعني كُل الناس دي شايفة الصح وأنتِ الوحيدة اللي شايفاه غلط؟
حلو ده. آه. بالضبط.
فدايمًا ح النُقطة دي أكتر حتّة بتهاجم عليها أو دايمًا كُنت بتهاجم فيها ل لأ ما أنا شايفة إنه لأ، ما ينفعش إن إحنا ن نتكلم بالطريقة دي أو ما ينفعش إننا أ أقول على فُلان حاجة زي كده أو كد <tsk> أنا أنا في مفهومي أنا شايفة إن ده صح. هُم بقى شايفين إن، لأ أنتِ أنتِ أنتِ اللي فيكِ حاجة مش صح. أنتِ اللي دايمًا مش آه يعني دماغكِ كده ليها تفكير لوحدِك والناس ما بتفكّرش بالشكل ده. أنتِ بس اللي شايفة ال ال الحياة من منظورِك أنتِ.
أيوه، فاهماكِ. امم. بالضبط. ياه! امم.
آه، هُم هو بيتق بيتقال لي كده يعني.
طبعًا، فهمت قصدِك. إمم، أنا فهمت قصدِك كويس أوي، فكرة إن أنتِ عامةً مش بس تتعرّضي لللفظ، أنتِ بتتعرّضي حتى للانتقاد أو إن هُم مش بينتقدوا بس رأي، لأ هُم بينتقدوكِ شخصيًا، دي حاجة صعبة جدًا وشعور مرهق إن أنتِ تعيشي وسط مجتمع مش متقبل الرأي المخالف ليه. ففكرة إن أنتِ تتعرّضي لده أنا فاهمة كويس أوي إن الموضوع أكيد بيحسسِك إن أنتِ متضايقة. طيب أنتِ بتحسي إيه أكتر حاجة بتخوّفك؟ إن أنتِ تفقدي العلاقة دي؟ أو مثلًا بتخافي إن هُم يسخَروا منِك أو يقللوا منِك؟
لأ يعني هي مش فكرة آمم مش خ مش فكرة بس خوف من فقد العلاقة، لإن هي العلاقات دي من النوعية دي بتبقى مستمرة و ويعني خلاص يعني هي علاقات عائلية أو أُسرية، فأنتِ كده كده معاهم مش هتتبرّي منهم يعني. بس هي الفكرة في إن هو عارفة بتبقى <tsk> هو زَي ما قُلتِ كده إن هُم مش بينتقدوا ال أو مش بينتقدوا الفكرة أو ال وجهة النظر أو بينتقدوا الشخص نَفْسه أو بيهاجموا الشخص نَفْسه، إن هو أنت إزاي مخالف معايا في ال آآ في الرأي أو ليه يعني مش بيسمَعوا حتى وجهة نظرِك في إنِك أو تجيبِ لهم مثلًا أبحاث، <chuckles> أبحاث معمولة عن إن هي ال اللي أنا باقوله ده هو الصح، لأ مش مقتنعين. مقتنعين إن كلامهم هو اللي صح وإن طريقة تفكيرهم هي اللي تمام، وإن آمم رأيهم هو اللي صح حتى لو جيبت لهم من كُتب ومراجع وادرا دراسات علمية على إن الموضوع ده غلط، فهُم شايفين إن لأ أنتِ اللي زفتي أو يقولوا لي أنتِ اللي تفكيرِك لأ غلط. أنتِ الأبحاث دي، آآ كأن أنا اللي عاملة الأح أبحاث في بيتنا يعني. ف <chuckles> فب فهي الفكرة في كده إن أنا بابقى أنا فكرة إن أنا بابقى خايفة وبابقى قلقانة امم آآ أنتِ بس مش بس بتفكري أو مش بيفكروا بآمم في وجهة النظر ل لفكرة معينة مطروحة إحنا بنتكلم فيها. لأ هو أنا الشخص اللي بيتكلم أو اللي بيقول الفكرة دي هو اللي فيه حاجة يعني، هو اللي منتقد، هو اللي بيتهاجم. وقيسي عليها بقى إيه بقية ال آمم بقية الأمور. يعني مثلًا آآ لو غلطت مثلًا في حاجة يقول لِك آه بُصي أهي ما إنتِ غِلطتِ أهوه. اللي هو <chuckles> متصيدي الأخطاء. اللي هو لمّا تيجي تقولي ما تيجي مثلًا أنتِ قُلتِ إن على حاجة غلط، فالمفروض إن أنتِ م ما إنتِ ما دام أنتِ فاهمة الصح والغلط لأ يبقى أنتِ ما بتغلَطيش، ما ينفعش تغلطي. مع إني إنسان عادي ممكن يغلَط.
اهم. إمم. آه. أيوه. بالضبط. إمم. فاهماكِ، أيوه فاهمة. إمم، فهمت. أيوه. بالضبط. أكيد. إمم. بالضبط. إمم. إمم. طبعًا يعني فعلًا عندِك حق في كُلّ كلمة أنتِ قولتيها، فكرة إن أنتِ تعيشي في بيئة عمّالة تضغطي وتأوحي في الكلام، وتحاولي توجدي لهم مبررات، وهُم مش قادرين إن هُم يقتنعوا، فتبدأي تدوّري على مصادر معينة بحيث إن هُم يقتنعوا، ده شعور مرهق جدًا إن أنتِ تعيشي وسط البيئة دي، إن أنتِ طُول الوقت بتحسي إنِك بتحاربي عشان تقولي رأي معين ليكِ، بتحاربي عشان رأيِك ده يتسمِع ويتقبلوه كمان. ففعلًا يعني إحساس مرهق جدًا. طَب أنتِ جربتِ تشاركي مشاعرِك دي مع أي حد؟ يعني جربتِ كده تتكلمي مع حد قريب منِك أنتِ بتحسي بإيه؟ والّا أنتِ ما قدْرتيش إنِك تواجهي؟
بس لأ. بصراحة لأ، ما عملتش كده علشان حسيت إن هو <tsk> يعني ما لوش لازمة، حاسة إنه مش هيجيب نتيجة، خلاص كُلّ واحد أو مؤخرًا بقيت لمّا آآ كِبرت شوية أو كان في بعض من النضج في عقلي، فحسيت إن أنا <tsk> ما تضغطيش نَفْسِك في الكلام أو ما تج ما تحاوليش تجهِدي آه، يعني تجهِدي نَفْسِك و وعقلِك وتفكيرِك في إنِك تثبْتي لحد إن وجهة نظرِك هي اللي صح. فبقيت يعني ما يعني ما أعملش مجهود علشان إن أنا أثبْت لحد إن هو صح، إن أنا صح وهو غلط آه. خلاص أنت تمام.
إمم. bravo عليكِ. bravo عليكِ. إمم. مفهوم، عندِك حق. فكرة إن أنتِ تحاولي إن أنتِ حتى تبذلي مجهود وطاقة إن أنتِ حتى تثبْتي إن كلامِك صح، علشان تريحي الناس، يمْكِن الناس بيبقى صعب جدًا إن هي تتقبل إن فيه حد عنده رأي مخالف لرأيهم. الناس ما بتحبش الرأي المخالف، الناس بتحب الإنسان يعمل زَي ما هُم شايفين بالضبط. ففكرة العيش عشان الناس ترضى دي حاجة صعبة جدًا، لأن الناس ما بترضاش، ما يعني صعب جدًا إن الإنسان الناس كُلّها ترضى عنه. ففكرة إن أنتِ تعيشي في المعاناة دي أو في الصراع ده فعلًا هو إحساس صعب جدًا. طيب أنتِ مثلًا طُول ما أنتِ بتتكلمي، أنتِ وصَلتِ لخطوة حلوة جدًا، إن أنتِ ح تحاولي إن أنتِ تاخدي مساحة في الكلام، إن أنتِ ما تضغطيش على نَفسِك في الكلام لأن فكرة إن أنتِ هتضغطي على نَفْسِك في الكلام هتبدئي تكتمي مشاعر كتير أوي جواكِ، الموضوع هيوصَل معاكِ بتأثير صعب أوي ممكن على نفسيتِك وعلى صحتِك كمان، وعلى تفكيرِك برضه، مش هيبقى عندِك ثقة بنَفْسِك أبدًا. فكرة إن أنتِ حتى تخلقي لنَفْسِك المساحة إن أنتِ تتكلمي وتعبّري عن رأيِك طُول الوقت، ده شيء كويس جدًا منِك، بالعكس ده هيثبْت دايمًا إن أنتِ عندِك رأي، إن أنتِ دايمًا آآ مش بتمشِي ورا أي كلام يتقال، إن أنتِ شخصية قوية جدًا، وفكرة برضه إن أنتِ تختاري الناس اللي أنتِ تدخُلي معاهم في صراع حتى يعني زَي ما بيقولوا كده إيه، بتختاري معاركِك اللي أنتِ تشاركيها فعلًا أو اللي أنتِ تخوضيها فعلًا، ده برضه هيسهل عليكِ كتير جدًا.
أيوه صح، يعني فكرة آآ فكرة حلوة اللي قُلتِ لي عليها إن مش أي حد هيفهَم الكلام اللي أنا باقوله، فلازم أشوف أنا باتكلم مع مين وباقول إيه. ده هيبقى أنسب شيء فعلًا إن أنا أعمله.
بالضبط هو ده، يعني فكرة إن أنتِ حتى في ناس معينة ما بتتقبلش إن الإنسان يبقى مختلف عنهم، فخلّيكِ عارفة إن النوعية دي من الناس مهما أنتِ حاولتِ، مهما أنتِ جاهدتِ حتى في نَفْسِك إن أنتِ تعبّري عن رأيِِك، هُم مش هيسمَعوكِ. هُم عندهم نوع معين كده من ال في دماغهم كده حاجة معينة، إن هُم لازم كُلّ الناس تمشِي على مزاجهم، لازم كُلّ الناس يبقى عندهم نَفْس الرأي، ولو حد عنده رأي مختلف ما بيحترموش ده، ما بيحترموش إن حد ممكن يبقى عنده رأي مخالف، بالعكس هُم شايفين إن هو لأ لازم الناس دي تمشِي على رأينا إزاي أصلًا، إزاي هُم حتى ياخدوا رأي مخالف. ففكرة إن أنتِ تتعاملي مع الناس دي يعني بجد هيرهقِك جدًا، هيضغط عليكِ كتير جدًا. فكرة إن أنتِ تختاري التعامل مع الناس المُريحة، الناس السهلة، الناس اللي بتتقبل الاختلاف عادي، ده هيريحِك جدًا.
ف امم. أكيد طبعًا، أنا فعلًا هاحاول أعمل كده، و آآ موضوع إن أنا مش أي حد أو أي نقاش أعمل فيه مجهود يأثر عليّا نفسيًا أو عقل أو حتى عقليًا أو جسمانيًا بإن أنا أحاول أثبْت له قد إيه إن أنا صح. لأ، هاختار الناس أو زَي ما قُلتِ كده إن أنا هاختار معاركي فعلًا إن أنا أتكلم فيها يعني. بجد أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاكِ، وشكرًا جدًا على مساعدتِك ليّا.
إمم. بالضبط. العفو، لا شكر على واجب، أنا موجودة عشانِك في أي وقت لو احتاجتِ تتكلمي معايا.